Kak, aku tuh lagi bingung banget deh, sama diri sendiri ya, Kak. Apalagi kalau masalah makanan nih, Kak. Karena ya, kalau misalnya aku lagi pengen, apa ya, lagi sibuk banget kerjaan gitu, ya, kadang-kadang, aku tuh kayak nggak bisa mengontrol makan aku, gitu. Kayak, pengennya tuh yang junk food, yang gurih-gurih, gitu Kak. Yang bener-bener, kayak bikin aku kayak puas banget, gitu Kak, untuk makannya gitu. Padahal sebenernya ya, aku tuh lagi be lagi pengen mencoba untuk pola hidup sehat, Kak. Nah, aku pengen nanya deh, sama Kakak. Kakak ada saran nggak sih, gimana aku tuh kayak bisa mengatur pola makan, ketika lagi cemas, gitu Kak. Kayak lagi stres banget, gitu li siat setiap harinya Kak, kayak gitu.
Oh. Oke oke. Aku ngerti sih, eee, kebingungan Kakak ya. Karena, kok kayaknya cenderung kalau lagi cemas, malah, eee, nafsu makannya, atau pola makannya jadi tambah naik gitu dari, eee, normal yang biasanya, gitu ya, Kak, ya. Nah, ini sebelumnya, aku pengen tanya nih, ini kalau, eee, yang pada saat kecemasan ini, memang timbulnya itu yang jadi tidak teratur itu, pola makannya aja atau, t eee, terkait juga sama minumnya, atau tiba-tiba muncul ngemil juga, atau memang cuma hanya porsi makan besarnya aja?
Iya. Kayaknya semuanya deh, Kak. Jadi, kalau misalnya aku lagi stres itu kadang-kadang kayak pengen minum-minum yang manis-manis ya Kak, kayak order-order kayak kopi cappuccino gitu ya yang banyak whipped cream-nya gitu kan. Terus juga makannya juga pengennya yang kayak yang gurih-gurih, kayak junk food yang digoreng-goreng gitu, Kak. Padahal kan kalau misalnya aku lagi pingin mengubah ke pola he sehat kan harusnya dihindari ya Kak, kayak gitu. Tapi, nggak bisa Kak, kalau aku lagi stres kayak kurang, apa ya, kayak jadi makin stres gitu kalau misalnya aku enggak makan enak gitu Kak, kayak gitu rasanya. Mhm.
Oh, oke. Hmm. Oke, iya, aku ngerti. Jadi, memang karena kalau Kakak lagi stres dan, eee, mengkonsumsi tadi minuman atau makanan yang Kakak bilang tadi, sebenernya Kakak seperti merasa agak rileks gitu ya Kak ya, nggak terlalu stress lagi heeh, lebih santai kayak gitu. Nah, tapi, eee, sekarang kan nih Kakak, eee, udah mulai aware, artinya karena Kakak, juga ngomongin tentang ini, berarti Kakak tuh kayak, mmm, "Aduh kayaknya ada yang berubah deh." Nah, ini karena sebenernya Kakak mulai menyadari, "Kok kayaknya asupan aku tambah banyak tambah banyak ya?" Atau memang sudah ada keluhan dari badan sendiri, atau ada yang dirasa nggak enak, atau gimana, Kak?
Iya. Iya Kak, jadi kayak, temen-temen aku tuh kayak bilang, "Eh, kamu kok jadi gendutan ya?" Terus kan kayak aku kaget ya, "Wah, iya juga ya, ternyata aku memang gendutan," gitu, nggak sadar Kak. Karena kan kalau misalnya aku lagi stres kan jarang banget ya untuk ngaca-ngaca gitu kan. Jadi kayak, makan terus, sibuk kerja terus gitu kan, kayak gitu. Tapi setelah ada temen yang komentar, aku jadi, jadi sadar gitu. Oh, iya, berarti, memang aku, ternyata pola makannya salah gitu ya. Terus juga kayak, pola hidup aku juga kadang-kadang kayak susah tidur juga Kak. Jadi kayak, tidur juga kurang gitu ngerasanya, makanya jadi makin bengkak kayaknya ya Kak, kayak gitu.
Oh, oke. Hmm. Mmm, oke. Sudah berapa lama nih Kak, eee, kira-kira Kak, eee, berlangsung kayak gini nih?
Kayaknya hampir sebulan deh Kak, karena bula sebulan ini tuh lagi banyak banget kerjaan Kak, kan aku tuh freelance ya Kak, kayak per project tuh kan kerjaannya. Jadi sebulan ini tuh kayak lagi penuh banget, dan itu sih yang bikin aku jadi kayak kurang olahraga juga Kak, kayak gitu. Jadi ke mana-mana banget sih gini, efeknya gitu.
Mhm. Mmm, oke. Iya iya iya, bener, oke, aku ngerti sih. Nah, mungkin ada beberapa hal yang pengen aku share juga nih Kak ya. Eee, mudah-mudahan nih bisa, eee, mengatasi atau mengurangi, eee, kecemasan Kakak gitu, pada saat stres bisa, mmm, agak dikontrol nih, ininya, untuk pola makan yang tidak teraturnya. Nah ini, mungkin Kakak nih bisa untuk jam-jam pola mak eee, jam-jam makan besarnya yang memang makan, eee, siangnya, sarapannya kayak gitu, malamnya, kalau bisa di jam yang bener-bener fix gitu loh Kak. Nah, pada saat jam-jam itu, eee, Kakak enggak enggak, bener-bener gak nyentuh yang lain selain makan besar itu. Dan makannya itu bener-bener diper di diperhatikan, eee komposisinya, karbonya yang sesuai, udah gitu harus ada seratnya, ada prote eee, proteinnya kayak gitu. Nah, kalau, eee, misalnya Kakak nih, eee, bener-bener fokus pada makanan besarnya, nah ini kan otomatis kayaknya lambung Kakak itu udah lumayan kenyang gitu ya, lumayan kenyang, dan, eee, sisa untuk bisa Kakak ngemilnya itu mungkin lebih, eee, agak kurang lagi, dibandingkan kalau Kakak ngemil dulu, digas dulu ngemilnya, baru ada makan besarnya. Nah, kalau selama ini Kak, eee, pola makan besarnya ini teratur, atau memang kalau lagi laper aja, atau lagi ka kalau keinginan aja, atau gimana Kak?
Iya. Iya, aku tuh kalau misalnya lagi makan besar kadang-kadang nggak teratur sih, Kak. Kayak, misalnya itu kayak setelah kerjaan beres ya, baru deh aku makan gitu, cari makan. Dan kadang-kadang itu kerjaan beresnya sekitar jam 1, jam 2 gitu, Kak. Apakah itu nggak apa-apa, Kak, atau gimana?
Oh, oke. Nah sebenernya ini, eee, tergantung dari kebiasaan Kakak juga, ada, eee, ada juga memang orang antara tidak, tidak banget gitu maka namanya makan siang itu di jam 12 siang. Ada yang memang pola badannya itu jam makan siangnya itu jam 2 siang gitu. Nah ini yang Kakak mesti, eee, cermati sendiri juga, Kak, "Nah, ini bener-bener lapernya ini di jam berapa?" Gitu loh kira-kira. Nah itu ikutin tuh tiap hari dan yang lebih penting nih, Kak, Kakak coba analisa lagi nih lapernya Kakak nih yang Kakak turutin untuk mi eee, mau ngemil kayak gitu, itu Kakak, eee, coba dilihat lagi, karena, eee, laper itu sebenernya ada dua gitu, laper yang, eee, fisik dan laper yang emosional gitu. Nah, kalau laper fisik itu bener-bener sebenernya ked kel apa ya, kerasa gitu, krucuk-krucuk gitu loh ininya, apa namanya, perutnya. Terus tiba-tiba mungkin ka kalo ke eee, laper banget bisa bisa kunang-kunang gitu matanya, nah itu laper fisik. Nah, kalau misalnya lapar yang Kakak pikir bukan kayak gitu, yang, "Aduh, kayaknya pengen ngunyah deh, aduh kayaknya e itu enak deh, aduh craving ini deh," gitu. Terus tiba-tiba scrolling di, eee, ini, di, eee, aplikasi gitu, "Aduh, ini enak banget nih, lagi promo lagi." Nah, itu lapor lapar ema emosional, Kak. Nah, kalau udah soal, eee, nyampenya ke lapor lapar ema emosional, nah ini lebih baik, Kakak coba direm deh, ditahan. Nah ini Kakak, e bisa meng apa ya, mengafirmasi diri sendiri, "Aduh, ini lapernya palsu, lapernya palsu." Nah, nungguin sampai memang laper fisik beneran datang gitu.
Mmm, iya. Iya sih. Iya, ya ya. Iya. Iya juga sih, Kak. Tapi kadang-kadang ya, Kak, ketika aku kayak bunyi krucuk-krucuk gitu ya di perut ya, Kak, itu tuh sekitar jam 11, jam 12 sih, tapi aku tuh kayak nggak ngerespon itu, Kak. Jadi kayak, "Udahlah yang penting aku kerja dulu aja sampe beres," kan. Terus pas udah jam 1, jam 2, ketika aku udah siap-siap mau makan, tapi aku enggak cari makanan berat, malah cari cemilan gitu, Kak, malah ngeliat-liat handphone. Nah itu ya, jadinya salah ya, Kak? Malah makan cemilan aja gitu, enggak makan berat, Kak, kayak gitu sih.
Mhm. Mmm, oke. Oke. Iya, Kak. Karena pas e Kakaknya bener-bener laper, itu kayak dilewat di-skip karena banyak kerjaan gitu ya, Kak, ya. Nah pas udah hilang lapernya, itu Kakak malah cari cemilan. Nah sebenernya ini kalau Kakak lihat, tidak krucuk-krucuk lagi itu bukan berarti Kakak nggak laper loh, itu hanya siklusnya aja bahwa it eee, pada saat itu alarmnya tuh, udah berbunyi, tapi Kakak nggak, eee, eee, ignore gitu ya maksudnya Kakaknya. Nah, ini alarmnya sudah berbunyi udah lewat, bukan berarti, dia memang tidak butuh asupan besar lagi, gitu. Nah kalau alarm udah bunyi ya kita turutin aja, walaupun udah lewat, kayak gitu sih, Kak. Itu mungkin bisa lebih ngerem lagi asupan ngemil yang Kakak makan kalau a eee, makan besarnya udah masuk duluan, gitu kira-kira.
I Iya sih. Iya sih Kak. Berarti memang pola pikir aku agak-agak salah juga ya Kak. Ketika aku lagi lapar fisik eh malah di-ignore, tapi ternyata seke setelah aku jadi udah kelewat malah jadi nyari-nyari lapar yang emosionalnya Kak, dan itu yang salah ya? Padahal harusnya kan aku makan berat dulu kan, baru tetap makan yang lain ya Kak, kalau misalnya masih laper lagi ya, kayak gitu ya?
Nah. Nah i Iya, betul banget Kak. Jadi kalau kalau yang utamanya sudah terisi, itu kayak apa pun itu ya, misalnya pada saat Kakak lagi, eee, timbul lapar dan, eee, masuk apa pun yang mungkin Kakak nggak terlalu suka, itu otomatis loh Kak, nanti, eee, keinginan-keinginan ngelihat makanan yang lain itu tidak tidak se-craving kayak kalau kak eee, perut Kakak kosong, gitu. Jadi penting banget untuk pola makan yang utamanya itu dijaga, agar tetap, eee, asupannya rutin, gitu kira-kira.
Iya, berarti memang aku perlu coba ya Kak seperti itu. Karena selama ini aku kayaknya tidak mencoba deh, dan kayak lebih mengikuti lapar emosional aku ya daripada lapar fisik aku, Kak.
Nah, gitu kayaknya. Mungkin Kakak bisa coba dulu nih beberapa hari, dan lihat hasilnya kayak gimana Kak. Kalau misalnya oke, ini penting banget untuk Kakak pegang nih Kak. Karena kalau udah, eee, kayak gini, mungkin, eee, yang penting adalah disiplin Kakak mengikuti apa yang Kakak pegang selama ini, supaya hasilnya bisa lebih kelihatan, gitu Kak.
Oke oke. Iya juga sih Kak. Kayaknya memang aku harus coba lebih kayak disiplin diri juga ya Kak, terkait tadi ya jam makannya harus tetap sama, gitu ya. Terus sama kayak, apa yang aku makan itu harus bener-bener lapar fisik ya daripada lapar emosional ya Kak? Oke oke. Ada lagi nggak Kak, misalnya yang lain gitu?
Bener. Betul. Oke, nah jadi mungkin dan di, eee, mungkin yang tadi Kakak, bilang kalau stres, eee, minum kopi atau ya minuman lain, Kakak batasin minuman manisnya mungkin Kak, mungkin batesin ha sehari itu satu kali pilih apa yang Kakak suka, nggak mungkin, eee, kopinya juga masuk, udah gitu tehnya juga mungkin masuk, terus minuman lainnya juga masuk, pilih salah satu aja dan itu cukupin dibatesin dan bener-bener disiplin oke aku udah minum manis, eee, hari ini nanti aku pengen coba yang itu tapi berarti aku harus pilih hari lain, misalnya besoknya. Nah itu juga, akan, eee, apa namanya akan membantu banget supaya pola makannya kembali teratur lagi Kak.
Oh, iya ya. Oke oke wah iya sih Kak, berarti ya kayak harus membatasi setiap hari ya kalau udah makan, atau minum yang manis berarti hari itu udah stop dulu ya enggak boleh lagi pesen-pesen lagi, yang kayak gitu. Oke oke deh Kak, kayaknya aku udah cukup paham deh dan, aku udah mulai kepikiran sih gimana caranya biar aku tuh nggak terlalu kayak, pengen makan puas ya ketika aku lagi cemas gitu ya, lagi aku stres gitu ya Kak, makasih banget ya Kak, untuk saran-sarannya kayaknya bener-bener bikin aku lega juga sih dan bisa aku praktekin nih Kak, semoga ya Kak, se ke depannya aku bisa lebih, kayak, eee, bijaksana lagi lah untuk makannya Kak, makasih.
Nah betul. Mhm. Oke, sama-sama makasih Kak, semangat.
Iya makasih Kak.